والله بصراحة يمكن أنا من الحاجات اللي مؤرقاني ومضايقني جدًا بصراحة، يمكن الحال اللي أنا باشوف للغة بتوصَل له كل يوم، أزمة بصراحة بالنسبة لي في حياتي.
إمم. آه، صحيح، صحيح، فعلًا، فعلًا.
أ وبصراحة يعني يمكن أنا كانت ليَّ تجربة خاصّة كده في موضوع اللغة دي تمام من وأنا صغيّر حتّى، تمام. يعني أنا حابب أقول لك إن أنا من وأنا صغيّر، يعني يمكن لمّا اتعلّمت، اتعلّمت من قبل الحضانة كده إزاي أقرأ وأكتب كان كتاب كده كان طالع في وقتنا اسمه نور البيان، كان بيعلّم القراءة والكتابة من القرآن، يمكن على فكرة الموضوع ده ده ف فادني على فكرة إن أنا بقيت باعرف أقرأ من المصحف، قبل ما أقرأ من الكتب العادية. ف آه، بصراحة يعني أنا لاحظت أصلًا يعني بَعد ما كنت مثلًا في بداية الحضانة أو إبتدائي، لاحظت إن أغلب الأطفال بيبقى عَندهم مشكلة في القراءة من المصاحف، فأنا بالعكس، يعني حسّيت الموضوع كان سهل جدًا بالنسبة لي، فكانت يعني من طُرُق التعليم اللذيذة جدًا اللي أنا يعني مرّيت بيها وأنا صغيّر، وسهِّلت عليَّ، يعني أنا بالنسبة لي بَعد كده على فكرة العربي أنا ما كانش عَندي فيه أي مشكلة في الدراسة يمكن الأكاديمية أو بتاعة المدرسة، يمكن أنا كنت باشوف ناس كتير حواليّ بتشتكي من النحو، أنا عمري ما حسّيت إن النحو ده كان فيه أي مشكلة بالنسبة لي. يعني عارف ف
إمم. إمم. آه. إمم. جميل جدًا، دي حاجة كويسة خالص. مع إن النحو يعني مع إن النحو والصرف بتاعنا في اللغة العربية متقّلات، حاجات تقيلة جدًا.
آه، حاجات فعلًا من أصعب العلوم اللي موجودة أصلًا مقارنة بباقيّة اللغات آه، بس أنا عارف يعني أنا يمكن لو هاقول إن السبب في حاجة زي دي، هاقول إن السبب إن أنا ضبطت لساني من وأنا باتعلّم ومن وأنا صغيّر، لأن أنا لمّا اتعوّدت على فكرة إن أنا أقرأ وأكتب وأنطق حتّى صح، فده عوّدني إن أنا يعني أنا أصلًا الكلمات بقيت تلقائي، من غير حتّى ما أعرِب، أنا باعرَف وأنا باتكلّم الكلمة في سياقها آه، هاشكّلها إزاي.
آه، النحو والبلاغة والصرف و صحيح، صح. هتشكِّل إزاي، هتتقال بالضمة، بالكسرة، بالفتحة. آه.
آه، بالضبط، وده على فكرة يعني يمكن إدّاني طلاقة كبيرة جدًا من وأنا صغيّر، يعني يمكن حتّى دخَلت في حاجات وتمثيليات ومسرحيات، نوأ يمكن حاجات أنا أصلًا دلوقتي ما أعملهاش، تمام، آه كانت حاجات غريبة فعلًا.
ياه! <laughs> آه، جميل، جميل جدًا، دي حاجة كويسة جدًا على فكرة، يعني آآ، برضه إحنا نرجَع الفضْل طبعًا للأب والأم، اللي في الأول اهتمّوا بموضوع زي ده.
آه. أيوَه، أكيد. يمكن بقي دي يمكن المحوَر فعلًا.
آه طبعًا، يعني ما ننساش فضْلهم علينا ال إن هُم هُم اهتمّوا باللغة، فخلّوك تحب اللغة وخلّوك تنمّي اللغة عَندك. فالجيل الجديد نعمل معاه إيه؟ يبقى إيه وجهة نظرنا عن الجيل الجديد؟
آه.